بُصّ، ال ال اللي هيخلّيني أحسّ إن أنا في المكان الصح لو لو لما أنا أوقّع نَفْسي في مشكلة، أو أنا مثلًا أرمي نَفْسي في مجال، واللي هو إيه، أ أ أوصل لنجاحات فيه، اللي هو أبتدي أتعلّمه بقى ومش عارف آآ آآ آآ كان صعب بالنسبة لي، وقعدت اللي هو أعافر شويّة، شويّة، شويّة، شويّة، ولحد ما بقيت من الناس المتميزة فيه، أو اللي أنا وصلت لحاجة مثلًا ناس كتير ما تعرفش توصل لها أو كده، فساعتها أحسّ بقى إن أنا كده إيه، وصلت للحاجة اللي أنا آآ أحسّ إن أنا كده في المكان الصح.
امم. امم. امم. يعني لما بتحسّ إن أنت بتعمل إنجاز كده، بتحسّ إن أنت راضي، وده كويّس يعني.